Sí, sí hay que pero digamos, con estas personas que con las que puedes tener una relación un poco más íntima, una amistad un poco más íntima, em, ¿cómo haces? O sea, ¿las llamas tú de vez en cuando? ¿Tú eres el que tiene la voluntad de buscar o esas personas te buscan? O mantienes la relación como, oye, una vez al mes llamo o una vez cada tanto.
Eso va Sí, eso varía mucho. Yo a veces soy de las personas de que me desconecto por completo y no le hablo a nadie por un tiempo. Yo como que el que me hable a mí, bienvenido sea. Eh, y hay veces que me pongo, no sé si es sentimental o que me pongo triste y me r recuerda <chuckles> De <laughs> Ya se está acercan exacto, se está acercando fin de año, así que seguro ya viene. Pero me pongo, eh, me pongo pensativo o escucho música que me recuerda a mi casa, a mi gente, y yo empiezo a a escribir: "Ay, ¿cómo están?". O a mis grupos de amigos de la universidad, que somos de todas partes del mundo, son muchos de Costa Rica, de Dubái, México. Entonces, como que somos de todos lados y ahí: "¡Hey!, ¿cómo están? Espero que estén bien". A los que sé que acaban de subir algo en algún lado, hey, los llamo: "¿Cómo estás?" Y hablamos por horas, pero pero sí, no e no es con todo mundo que que que me siento de esa manera y no es en todo momento. Creo que en este momento quizás estoy en la etapa en que no hablo con nadie y el que me hable, bien, estoy para él, pero hasta ahí. Y quizás la otra semana que me dé, no sé, un n escuche algo o vea algo <chuckles> Exacto. Que me sienta sensible, empiezo a llamar a desde mis amigos hasta mis primos, a mis hermanos, bueno, con mis hermanos sí hablo casi todos los días, pero sí, yo creo que es por momentos que que que yo me dirijo hacia la gente.
Sí. <laughs> En diciembre. <laughs> Ya te va a llegar. <laughs> Ajá. Sí. Claro. ¡Guau!, qué lindo. Ujú. Claro. Claro. Mm, ya. <laughs> L la sensibilidad. <laughs> Ujú.

Yo siento que con amigos no. La verdad que no. Con amigos no. Quizás, eh
Ya.
pierdo la conexión como de hablar constantemente, ya sea por la distancia, ya sea porque estamos ocupados los los 2, pero con amigos no. Yo siento que e e eso se se me ha se me ha dado más con pareja, porque obviamente ya pareja es mucho más complicado en el que exacto.
Ujú. Uy, sí. ¿Te ha tocado vivir a distancia de tu pareja?
Sí. La primera vez que vine, eh, de mi país a los Estados Unidos me me pasó, y la verdad que fue complicado, eh, fu era algo nuevo, y s no sé si has tenido la experiencia, pero sí, la mantener la comunicación, eh, ya ya eso no es como que: "Okey, no te quiero contestar hoy, o, no quiero hablar por una semana". En eso no hay cabida para para este tipo de comportamientos, es muy difícil.
Ujú. Ujú. Es difícil, porque ya entonces la otra persona piensa: "Ah, es que ya consiguió a alguien, ya no me quiere igual, ya se enfriaron las cosas".
Exacto. Exacto. Claro. Entonces era era una mezcla de cosas como mantener esa relación, eh, hablando por video, por chat y mensajes, pero acá también tratando de adaptarme a una nueva vida, a una nueva universidad, nuevo idioma, nueva nuevo nueva cultura. Entonces, uno queda como en el medio de todo y es bastante complicado, y creo que por ese lado sí me había sí me había costado, pero en amistad no. En amistad quizás dejamos de hablar en el mismo, eh, en el mismo tiempo, en la misma con la misma constancia. Pero luego volvemos a hablar y ya, no pasa nada.
Ujú. Claro. E estabas muy dividido. Ujú. Claro. Sí.

Sí, como la sorpresa, como no sé.
Exactamente.
Mm, ve, eh, ¿y qué te iba a decir? Y no sé, yo sé, que esto es, como como reciente quizás, pero, no, hay hay veces que la gente comparte, como playlist, en, eh, aplicaciones tipo Spotify, de música, ¿no? Y eso, de pronto los hace sentir, más cerca, ¿no te ha pasado?
Sí. La verdad que no. Yo solo yo la única que tengo en mi en mi aplicación de Spotify es a es a mi esposa, y ella escucha un tipo de música, completamente diferente, que nada que ver con el mío, así que yo por ahí ni me acerco.
Okey. Ujú. Sí, ¿y ella qué escucha? ¿Y tú qué escuchas?
Ella escucha más, eh, música como que pop americana, vie co eh, música de old school, de aquí, de Ame de Estados Unidos, y yo soy más salsa, reguetón, reggae, ente total, e totalmente distinto. Pero, lo que sí hago, muy seguido, es meterme en la lista, de las más escuchadas de Panamá
Ya, okey. <laughs> No, totalmente distinto. Mm ya. Ujú. Mm, ya.
eh, y ahí veo como que, okey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los artistas nuevos? Lo digo, ¿por qué? Porque a veces voy de vuelta, eh, y veo a mi familia cantando, y escucha y cantando a toda voz, y todo mundo contento, con canciones que en mi vida había escuchado, y me hace sentir viejísimo. Entonces, mis los hijos de mis primos, ahí cantando, yo me quedo como que, pero en qué momento Exacto, exacto, y yo como que, ¿en qué momento, salieron estos artistas de aquí, de? O sea, no entiendo, estoy perdido. No, que vamos a ver, a tal artista hoy, que el, e e ese es el mejor, ahora del momento, y yo me quedo como que, o sea, el el el mejor de mi momento, ya tiene como 50 años. <laughs> Entonces sí, yo trato al al menos de escuchar, y tener una idea, siempre tengo una idea como de, al menos de algunas canciones, pero de artistas como tal, la verdad, que que a veces estoy en 0, entonces, y como me
Ujú. Ujú. Claro. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Quién es Bad Bunny? <laughs> Ajá. Claro. ¿Qué? ¿Quién es? <laughs> Daddy Yankee. <laughs> Claro. Ujú. Te sirve para conectar con los demás, digamos, como ponerte al día. Mm.
claro, y yo amo la música y yo amo la música. Yo crecí, en en ambiente de música, de que mi mamá, todos los fines de semana, su salsa, de que limpia limpia, y hace todos los oficios del hogar, con música.
Ay, pero eso es muy latino, ¿no? Eso es muy latinoamericano.
Claro, exacto. Entonces crecí, en ese en ese ambiente, y yo también, hoy en día, soy música para todo. Todo el día ando, con mis audífonos, salgo a correr, audífonos, trabajo aquí en casa, audífonos, lo que haga, tu estoy escuchando, ahí algo de música.
Sí. Ujú. Ujú.